Ah, ayun naman pala. So, pano yun 'di ba siyempre may mga bagong hire.
Oo. Oo.
So, may ma pagkakataon bang mahirap turuan?
Eh, may mga hirap turuan, meron naman akong na-encounter, pero ano kasi ang ginagawa ko kasi ini-escalate ko, eh. <laughs>
Mm. <laughs> Yes, grabe. Talagang ano tayo, dun tayo sa pormal na paraan <laughs> 'pag reklamo, di ba?
Oh, sa pormal na paraan. Baka mahirap na kasi kapag inaway ko, eh, baka mamaya i-report ako 'di ba. <laughs>
Oo. Pero tingin mo bakit minsan nakakainis ang pagtuturo ng bagong bagay?

Mm, iba-iba talaga e
Mm. 'Di ba? Ah, yung sakin alam mo, kaya kasi nakakainis lalo na ngayon. Ano, generation gap din, at tsaka kasi yung mga ano, Gen Z o pasinsabi po sa Gen Z, <sighs> iba kasi sila eh, kumbaga naano sila ng social media tapos yun gumagamit na rin ng mga AI so, parang ano sila mas tamad o kaya mas gusto nila," Ay ayoko ng rules-rules." Kasi may kapatid din naman ako Gen Z eh. Parang <scoffs> gusto mong turuan, oo, pero may sariling 'di ba? May sariling, "Ay hindi, hindi ako susunod ng rules." Tapos parang they they will learn the hard way. Eh eh hindi kasi pwedeng laging ganon.
Kayo po ba? Mhm. Ah, oo, yeah, oo. Ah, oo. Oo. Mm. Yung mga entitled po dyan. <scoffs> <chuckles> Oo. Mm, bawal 'to eh, oo. Oo, tama naman.
Oo, 'di ba? Kumbaga parang mm. Sige yung mga?
Kasi ngayon talaga yung mga mm.